Слушай, ну, это было, вот я не знаю, класс 8, э, сколько это мне было лет. Ну, м, 12, наверное, где-то так плюс-минус.
М. Так это, в принципе, уже не такая и маленькая, но бабушка всё равно переживала.
Н-да, но всё же бабушки есть бабушки, да, они такие. <chuckles> Вот, и, э, как бы вот я так загорелась этим хобби, но в итоге я поняла, что в какая-то вот несостыковка. И ты знаешь, и бабушка говорит: "Давай вот придумаем что-то другое. Вот если ты хочешь вот прям что-то делать вот своими руками, давай, может, вот ты там попробуешь там вышивать, допустим". М, я так думаю: "Ну, интересный такой вариант. Ну, надо как бы попробовать". И, да, вот бабушка меня научила, я занялась как бы вышивкой, э, и вот меня это так увлекло. М, и н н да, вот как бы мне нравилось на тот период времени, а, этим заниматься. И ты знаешь, э, м, я занималась этим, наверно, хобби, ну, очень долго, ну, лет, э, 8 точно, наверное.
<laughs> М. Мгм. О, ничего себе.
Мгм. Ну, были как бы периоды.
Круто. А, возможно, у тебя сохранились какие-то твои работы, которые хранятся до сих пор?
Да, конечно, конечно, да.
Есть? О, круто, а что это? В основном, что ты делала?
А, смотри, ну, пон Мгм, по началу вот, когда я была, м, ну, таким еще там ребенком, подростком, все мои вышивки- это были такие более какие-то детские, там со зверушками, э, маме вот, бабушке я вышивала, я помню, такие, э, там то, м м, букетики, то листочки-цветочки вот такие вот всякие, а, вышивки. Но, знаешь, всё-таки, а, опыт, э, со временем приходит, и как бы работы получается уже всё лучше. И, м, как бы я это вот замечала, то что всё-таки, ну, у меня всё вот лучше и лучше получается. И, м, мне подсказали вот обратиться в специальный вот магазин, э, для рукоделия, а, и вот купить уже какую-то себе более профессиональную вышивку, так сказать. И я вот, помню, пришла, это я уже училась в университете, а, и вот как бы начала, а а, этой женщине, продавцу з э э, рассказывать свои вот пожелания, вот, что бы я хотела, вот т что я делала. Мгм. И она п
М. Мгм. Та. Мгм. И скажи, у есть у тебя любимая какая-то твоя работа?

Ой, реализовала мою мечту. Вот так вот. М, э, вот я когда обратилась в этот, э, магазин вышивки, 1 моя картина была- это яблоня, цветущая яблоня. И вот я знаешь, этим начала увлекаться очень. И потом я как-то в интернете тоже что-то читала про вышивки и наткнулась на такую статью, что очень часто люди вышивают, а, для, м, м, вот как, м, хот вот хотят что-то вот, да, вот чтоб воплотить свою какую-то мечту, э, и и вот как посыл посылают в вышивку. А, вот допустим там я хочу чтоб у меня там был дом я вот вышью дом и вот, возможно, как бы моя мечта реализуется. И ты знаешь, я вот так это себе на заметку взяла, думаю: вау, ну, слушай, интересно вот проверить это всё на практике. Ну, и как-то не было у меня такого, что там вышивать дом там, либо машину. Такие глобальные как бы, э, идей у меня не было. И. М. Вот был такой период, что, м, я вот ничем, ну не вышивала, а потом думаю, слушай, ну, наверное, надо вот опять заняться вышивкой.
Да? Мгм. Да, да. Мгм, мгм. Мгм, мгм. <laughs> Мгм. То есть у тебя был момент, когда ты просто как-то, а, забросила это, да? Или времени не было, или желания, э. То есть ты
И ты зна Мгм. Ну смотри, эта карт картина, которую вот я вышивала эту яблоню, да, вот цветущую, она была очень такая масштабная и я на неё потратила очень много времени. Там совсем вот мелкая как бы вышивка, сложная схема.
А полотно примерно какого размера? М, ты говоришь объёмное.
Слушай, ну в готовом, да, в готовом, а, уже в м, варианте она получилась, ну где-то я не знаю сантиметров, наверное, 70 вот в длину. Это прям вот не только сама вот, э, зона вышивки, а вот прям вся вот канва получается.
Мгм. Да, да, понимаю, да.
И, ну, где-то 50, наверное, сантиметров, может 60, э, вот в ширину. И плюс ещё, когда я это всё оформила в рамку, то она была, ну, порядка где-то метр, наверное. В общем, да, выс
Мгм. Слушай, а ты не помнишь, примерно, а, какой промежуток времени это у тебя, э, заняло?
Сколько я вышивала эту вышивку?
Да, да.
Долго, очень долго, ну не знаю, где-то месяцев 10, наверное.
Мгм. Не, ну, в принципе, она действительно, она очень объёмная, поэтому на самом деле 10 месяцев не такой уж и большой срок. Да.
Может, даже и больше. Мгм. Ну, возможно, даже и больше, потому что это было очень много лет тому назад. Э, и я уже, честно, не помню, м, конкретное вот, э, количество там времени, но я помню, что это было очень долго.
Мгм, мгм.